Eee, yani, fark etmez, hani, böyle, kalıcı olan aklında kalan. Orası da o Türkiye
Türkiye'de benim kalıcı olan, evlenmeden önce bekar hayatımda, işte, "A, bekar bir kız, işte, İstanbul gibi bir yerde yalnız yaşayıp, işte, ne yapar?" falan bilmem ne. Sanki çok böyle dağınık bir hayatım varmış gibi, eee, tırnak içinde "muamele" gördüğüm iş yerlerinde, insanların bu saçma sapan bakış açısıyla uğraştığım zamanlar olmuştu. Bu çok kötü bir şeydi. Yani, sonuçta yalnız yaşasam hatta kimilerine, işte, biriyle tanışıyorum diyelim, yalan söylediğimi hatırlıyorum. İşte, babamlar evde, annemler evde falan gibi, hani, çünkü, eee, imaj olarak daha rahat ulaşabileceği, her türlü, işte, gelip gidebileceği bir yaşamım varmış gibi düşünmesini istemeyip, kendimi yalan söyleyip korumaya çalıştığımı hatırlıyorum. Ne kadar kötü. Bunu söyleyebilirim şu anda. <chuckles>
He he. Hıh. E he. ımm. He he. Imm, ön yargı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. He he. He he. Heh. Evet, ya gerçek Tabii. Kesinlikle. Yani, ben mesela kendi hayatımda düşünüyorum, hani, üniversiteyi okuduğum zamanlarda falan. Eee, böyle, ııı, ııı, şey yapıyordum, yani, sınıf ar bak bu da aslında, yani, bir yanlış ama, hani, ders biter bitmez eve gitmeye çalışıyordum. Yani, b bundan dolayı bile Yani, bana göre mesela annem, hani, sürekli şey derdi, işte, babam da sürekli bunu sö "Kızım, hani, işte, geç saat iyi değil." hani, hep hep böyle büyüklerimiz der, işte, eee, "Gecenin şerrinden sabahın hayrına." Ya, şimdi bizim bazen güzel sö gerçekten, hani, böyle, yani, o dönem, eee, bu, iii, z ar çok, işte, s "Neden gelmiyorsun? Haydi gezelim. Haydi şuraya gidelim." Ben de bunu direkt söyledim ve bundan dolayı, böyle, arkadaşlarım çok ciddi tepki aldılar ban verdiler. Yani, ya, diyorum ki "Yanlış bir şey değil ki bu." diyorum. Büyük annelerinize söylerseniz size de bunu söyleyecekler, yani, aynısını söyleyecek. E, diyor ki "Biz de onlara iz söylemiyoruz ki." E, dedim "Bak bir de bu var." Haber ha ha ııı, şey, izin, ne izin alıyoruz ne de haber. Ya, olacak şey mi? E, bundan dolayı 1-2 yıl, yani, böyle, arkadaşlarım bu bana ciddi böyle tavır koymuşlardı ama ben de hiç gerçekten takmadım yani. Dedim ki "Benim bildiğim doğru, ben sizin yaptığınızı da hiçbir şekilde doğru görmüyorum, yani bu kesinlikle doğru bir davranış değil." demiştim ama direnmiştim, yani, onlara.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Tembihlerler. Aynen. Hı hı. Hı hı. I hı. Tabii canım. I hı. Çok iyi anlıyorum. Ya, ay, çok kötü gerçekten. Çok iyi yapmışsın. Çok doğru. Ben valla çok iyi yapmışsın. Toplum olarak bunları aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer biz kendi ülkemizde bunları yaşarsak, gidip e elin memleketlerinde bambaşka bizim başımıza gelecek şeylere bile şaşırmamamız lazım. Yani, balık baştan kokar. Bilmiyorum saygı her yerde, eee, kendi ailemizden başlayalım. Bir şey olmaz.
<chuckles> Kesinlikle. Evet. Değil mi? Neler nene. Kesin. Kesin. Evet. Ya, evet, ya, ııı, kesinlikle, hani, ııı, çok katılıyorum sana kesinlikle. Hani, toparlayacak olursak, yani, saygı dediğin gibi, hani, saygı olduğumda ben insani tepkiler verdiğim zaman, hani, inançtan ve kültürden önce de, hani, insan oldum, hani, insan olarak, hani, birtakım erdemlere sahip olduğumuz zaman aslında farklı kültürlerde de farklı inançları olan insanlara da saygılı, nasıl davranmamız gerektiğini aslında anlayabiliyoruz. Ama, eee, bu şekilde kendimizi geliştirmezsek ç Evet, kesinlikle çok yanlış anlaşmalar olacaktır. Çok güzel bir sohbet.
Hı hı. Hı hı. Doğru söylüyorsun. Hı hı.

Evet, var ya maalesef genç ço
Diğer bu, bu hareketleri yapan insanlarla kavga ettiğini, hani onları da anlaman gerekiyor falan dediğimi hatırlıyorum. Çünkü ben böyle birine saygı duymayan biri olun Orta 1'de orta 1'de orta 2 sınıf başkanıydım. Ya böyle hatta şey, eee, işte biraz da şey tabii ergenliğe yeni belki girmek üzereyim herhâlde. Şey yapıyordum, böylesi konuşuyordum kızları. Kızları çekip konuşuyordum. "Böyle davranamazsın, şımarıksın sen." bilmem neyle, ilişkilere müdahale ediyordum. Kimse kimseyi ezemez herkes eşit diye. <chuckles> O aklıma geldi. <chuckles>
bak o yaşta bile ne kadar cid güzel bir farkındalık varmış sende ne güzel. Hı hı. Güzel yani, onu görmeye de bilirdin yani, te tebrik ediyorum. Heh. He he. Evet. He he. Kesinlikle. Evet kesinlikle yani maalesef, bak ne güzel hani bu yaşta evet bu bu yaşta bu farkındalığa sahip olman da kesinlikle çok güzel. Eee, peki bir soru sorayım. Sen hiç kendi kültüründe yani böyle hani bu anlattığın örnek dışında, hani bu da aslında gerçekten, böyle farklı daha başka böyle yanlış anla inancın yüzünden böyle anlaştın mı? Böyle farklı, böyle unutamadığın bir şey oldu mu ya da verdiğin tepki merak ettiğin böyle bir durumda yaşadın mı? O verdiğin örnek
Yani çok çirkin şeyler. Hı hı. Hı hı. Hı hı. İnancım değil de şöyle, kendi ülkemde İspanya'da mı Türkiye'de mi?
Hı hı.